Hem, mais en soi, je pense c'est le temps, hein, le temps fait les choses.
Ouais. Bah, oui, des oui, les les points en commun, oui, oui, si on a pas de points en commun, on devient pas ami, oui, ça, c'est sûr, oui. Bah, heu, mmh.
Heu, vous voyez, moi, j'ai je sais pas, pour le coup, heu, je peux avoir des amis sans trop de points de commun, en somme, hein, c'est juste le l'échange de des gens, vous voyez, c'est un peu comme ça que je procè
<clears throat> Mmh mh. Mais heu, mais pour moi, une heu, une amitié, heu, forte et durable, c'est quelque chose qui, heu, pour que ce soit forte et durable, il faut pas prendre, heu, pour un acquis, heu heu, sa sa relation avec, heu, avec l'ami, quoi, a a avec une personne, parce que dès qu'on fait ça, heu, on, hem, heu, la la la relation commence à se détériorer. Il faut toujours, heu, s une relation je pense, une amitié, c'est quelque chose qui s'entretient, c'est pas quelque chose que qui se laisse aller, quoi. On peut pas, heu, on on on doit faire attention, ce qu'on dit à la personne, ce qu'on fait, heu, voilà, c'est pas, heu, on relâche tout et puis: «Oh bah, elle me connaît, de toute façon, elle va pas m'en vouloir» et ceci cela, non, ça marche pas comme ça. Les enfin, en tous les cas, pas chez moi, oui.
D'accord. D'accord. D'accord.

Ouais, moi, je, heu heu heu, je considère, heu heu, une amitié quand on continue, heu, à voir la personne et qu'on f qu'on se, quand on se, hem, contacte, heu, régulièrement, heu heu, si, voilà, heu, parce que moi, il y a des il y des personnes avec qui, heu, <clears throat> j'étais amie dans le passé puis bon, bah, on a perdu le contact, donc je les considère plus comme, heu enfin, heu, comme des amis, hein, heu, parce que si, heu, si on a perdu le contact c'est que ou on n'avait plus de de points en commun ou alors, heu, on a quelque chose de plus important à faire, enfin, bref, bon, quelquefois c'est les choses de la vie, hein, qui vous, heu, qui rompent une amitié comme, par exemple, moi, quand j'ai déménagé aux <clears throat> aux États-Unis évidemment, heu, au fil du temps, heu, j'ai perdu, heu heu, certains amis parce que, heu, bah, déjà d'1 à l'époque, il y avait pas l'internet, donc c'était pas facile de rester en contact, il fallait, heu, il fallait écrire des lettres et bon, ben moi, je faisais pas ça, donc au bout d'un moment, heu, on a perdu le contact
D'accord. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien s Oui, c'est sûr. <chuckles> <chuckles>
mais heu, voilà, j'ai, heu mais bon, il y a il y a q il y a mmh, <tsk> il y a une personne avec qui, heu, je suis restée, heu
D'accord, d'accord.
avec qui je suis restée amie, enfin, il y a eu des moments où on se voyait plus pendant quelques années puis après, heu, on s'est retrouvés, on s'est on s'est recontactés, hein, grâce à l'internet et heu mais la relation n'est pas la même que, ce que c'était il y a il y a 40 ans quand on était, heu, jeunes, c'est pas du tout, heu, voilà, je considère que c'est une copine, mais pas vraiment, heu, plus vraiment, heu, une amie, quoi. On n'a plus ban grand-chose en commun, heu, on a un peu changé toutes les 2, heu, c'est vrai que, heu, quand on va, heu, on part dans un autre pays, heu, on vit des on on on a un vécu, heu, di différent, heu, c'est, heu, ça nous change un peu.
D'accord. Ah oui, bien sûr. D'accord et vous q ouais, vous considérez à partir heu, qu'à partir d'un moment, si jamais avec, heu heu, des amis de l'époque où vous n'ayez plus autant de points communs en ensemble, heu, vous considérez que c'est plus des amis?
Ouais. Ah oui, bien sûr, oui, je considère que c'est, heu, voilà, heu, c'est cette amie-là dont dont je parle, on n'est plus proches, quoi, on était proches avant, on n'est plus, heu, très proches, on est plutôt des des connaissances, quoi, maintenant.
D'accord, OK.